Hmm oke, berarti emang dari segi finansial ya Kak, kalau mungkin dulu pas kita kerja kantoran kayak udah tahu lah gaji segini gitu, udah tahu itu buat apa. Tapi kalau freelance gini atau kerja online kan nggak menentu ya, mungkin kadang tinggi kadang malah nggak dapat sama sekali gitu kan, abdi pasti ada di momen situasi seperti itu. Wah oke oke menarik juga nih ceritanya Kak. Nah ngomong-ngomong masalah, eee, apa namanya, aktivitas nih, apa aja sih aktivitas yang Kakak lakukan sih untuk ngurangin stres ketika emang dalam lagi down ataupun lagi banyak pikiran gitu? Dan teup apakah itu tentang kerjaan ataupun keluarga, ada enggak aktivitas tertentu yang Kakak lakukan gitu, biar bisa nge-release stres tersebut?
Iya. Iya, bener. Butuh banget, Kak. Iya. Iya. Mhm. Oke. Ada Kak, jadi biasanya memang kalau aku udah capek banget, itu aku menghindari untuk lihat layar dan sedikit meditasi gitu, Kak. Sebenarnya meditasi meditasi ini kayak cuman kayak tarik nafas gitu kan, terus juga aku menerapkan, eee, kalau aku tuh kerja harus sesuai gi apa namanya, waktunya istirahat, kalau waktunya salat aku harus berhenti. Aku nggak boleh tetap kerja gitu, dan itu menurut aku efektif, eee, di tengah, eee, pekerjaan tuh aku bisa, apa, ref apa, eee, apa namanya ya, refleksi, benar refleksi dulu dan juga, eee, untuk menenangkan diri juga gitu, Kak. Jadi aku kayak dari stres yang tadinya mungkin banyak kerjaan, terus tiba-tiba harus ada jeda salat dan makan tuh le jadi lebih calm down lagi.
Mhm. Oh meditasi, oke oke. Mhm. Hmm, oke. Refleksi? Ah, oke. <laughs> Mhm mhm. Hmm, jadi lebih kayak ada waktu untuk, apa ya, mungkin kayak istirahat sejenak lah gitu ya Kak, kayak keluar dari layar lah gitu ceritanya. Tapi ngomong-ngomong nih Kak, kan tadi Kakak udah merasakan kerja kantoran kan terus sekarang, eee, udah kerja online, ada nggak sih kayak niat atau mungkin kayak, eee, rencana untuk balik lagi kerja kantoran lagi, Kak? <laughs>
Gitu. Benar banget, iya betul banget, Kak. Iya. Mhm. Sebenarnya yang aku rinduin dari kerja kantoran tuh cuma 1 sih Kak, aku kalau selama kerja kantoran kan kita ketemu sama temen gitu kan Kak, ngobrol-ngobrol terus kita bisa juga pulang kantor tuh jalan-jalan. Sebenarnya itu doang yang aku rindukan dari kerja kantoran gitu, selebihnya tuh aku lebih bahagia kerja tidak di kantor gitu ya, karena bisa nyesuaiin dan nggak stres juga akhirnya, Kak.
Mhm. Hmm, bener bener. <laughs> Heeh. Mhm mhm.

Mmm, oke oke, jadi memang ya, ada hal-hal yang mungkin yang nggak bisa kita dapatkan ketika, eee, saat Kakak itu, eee, kerja dari rumah, gitu. Maksudnya interaksi dengan teman, ataupun kayak bercanda, itu kan pa bagian dari kerja kantoran yang mana bisa kita dapatkan, gitu kan. Sedangkan mungkin kalau Kakak di rumah, karena sendiri, jadi kayak, ya udah, fokusnya hanya ke pekerjaan, tidak ada interaksi sosial, gitu. Nah mhm mhm, pasti penting banget ya, Kak, interaksi. Tapi dengan nggak adanya interaksi saat kerja online ini, Kak, Kakak tuh cara biar tetap bisa bersosialisasi itu ada nggak sih? Apakah Kakak gabung komunitas atau malah ikut arisan nih, sore-sore sama ibu-ibu di komplek, gitu? Mhm.
Mhm. Betul banget. Iya, betul banget, Kak. <chuckles> Nah, penting banget sih itu tuh. Mhm. Iya. Hmm. <laughs> Eee, enggak, Kak, jadi aku tuh punya grup sama temen kantor aku sebelumnya dan kita tuh sering, eee, kirim meme dan video-video lucu, jadi menurut aku itu juga salah satu aku untuk nggak stres, Kak. Dan masih ada interaksi sosialnya, gitu. Nah, temen-temen aku juga yang kerja kantoran sebelumnya tuh masih sering kayak ngajak ketemu atau misalkan, eee, ngajak kumpul bareng, gitu, Kak. Jadi itu lumayan, apa ya namanya, masih tetep ada interaksi dan juga bisa sebagai stress release sebenarnya. Mhm.
Mhm. Oh, iya iya. Mhm mhm. Mhm. Wah, bener sih ya, kalau misalnya kita masih kayak menjaga komunikasi dengan teman kantor lama, itu kan kayak masih ada ikatan, gitu kan. Mungkin kita nggak, apa ya, nggak ketinggalan gosip nih, bisa jadi kan dari kantor sebelumnya, gitu kan, pasti ada aja cerita lucu setiap harinya, gitu kan. Aku bisa relate sih, Kak, aku juga kayak gitu nih, soalnya kan. <chuckles> Jadi kalau ngomong-ngomong nih, Kak, ya, terakhir deh, kalau misalnya, eee, ada orang pemula lah misalnya, kayak mungkin orang yang masih bingung tentang karir, apakah dia mau kerja dari rumah aja atau dia, eee, kerja kantoran. Apa sih dari Kakak yang mungkin bisa Kakak kasih tips ataupun saran, gitu? Apakah baiknya kita memang harus, eee, coba kedua-duanya? Atau, eee, kita bisa menentukan salah satu yang terbaik untuk kita, gitu, Kak?
Betul. Iya, bener. <laughs> Oh, itu sih bener, Kak. <laughs> E iya. <laughs> Mhm, boleh. Heeh. Mhm. Oke, jadi sebaiknya sih kalau misalkan memang, eee, pengen kehidupan, eee, apa, hidup dan kerjanya tuh tetap seimbang tanpa stres nih, ya, Kak, ya, coba, eee, bikin dulu, eee, positif dan negatifnya, Kak, dari kerja di rumah dan kerja, eee, offline, gitu kan. Terus nanti bikin juga, eee, apa namanya, catatan hubungan dengan keluarga tuh gimana, gitu, eee, kalau kerja online dan kerja offline. Karena kan kalau kerja online juga, Kak, kalau misalkan udah punya anak, juga agak repot sebenarnya, kan, gitu kan. Mhm, jadi memang harus diseimbangkan juga dan cari juga nih, plus minusnya tuh apa, gitu, Kak. Jadi jangan sampai nanti kita tuh mengambil keputusan berdasarkan tren aja, gitu, bukan berdasarkan kebutuhan, Kak. Mhm, karena kan harus seimbang juga nih, Kak, gimana, eee, apa, kebutuhan hidup dan juga kebutuhan kerja, gitu.
Mhm. Oke. Mhm. Wah, iya, sih, benar benar. Mhm. Oh, iya, sih. <chuckles> Mhm, mhm. Mhm.